Ya, ben bu sıralar birazcık stresliyim. Eee, çünkü aslında çok geçerli sebeplerim de var açıkçası. Hani, işsizim, iş bakıyorum bayağı bir süredir ve, eee, oturum iznimin de süresi bitmek üzere, yani bir 6 ayım kadar kaldı, buldum buldum gibi bakıyorum. Eee, tabii bunun yanı sıra da, ııı, bir sürü gündelik hayatımda yapmam gereken şey var. Günlerim çok yoğun geçiyor ve böyle, hep böyle bir şeyden bir şeye koşturuyorum gibi hissediyorum. Yani, bitmiyor yapmam gereken şeyler gibi bir durumum var. Eee, o da beni iyice strese sokuyor. Çünkü, hani, zaten temelde bir çok derinlerde bir stres kaynağım var: İş bulamamış olmak. Eee, bir de gündelik hayatta da böyle ufak ufak stresler, ııı, üst üste binince bende artık böyle, birazcık kalbim hızlı çarpmaya başlıyor. Böyle bir rahatlayamıyorum, tam, böyle bir, uykularımı güzel alamıyorum ve hep, böyle, stresliyim çünkü hep yapmam gereken bir şeyler var gibi hissediyorum. Iıı, birazcık, yani, bunlara dair seninle konuşmak istedim. Biraz da, hani, bana bu konuda verebileceğin tavsiyeler olursa çok mutlu olurum gerçekten.
Öyle mi? Anlıyorum. Evet. Am Hı hı. Evet, iş aramak başlı başına yorucu bir süreçken bir de oturum süresinin de sınırlı olması, stresi kat be kat arttırır gerçekten. Eee, yaşadığın stresin ne kadar, eee, zaman zaman zorlayıcı ola duğunu anlayabiliyorum. Çok insani bir durum. Eee, sürekli bu "Zamanım daralıyor." hissi ile altlarda gelen bu stresle beraber bir de günlük hayatındaki işleri yetiştirmedeki stres çok anlaşılır. Önemli olan bu süreci yönetilebilir parçalara bölerek hem ruh sağlığını hem de enerjini korumak ve enerjini, ııı, tasarruflu harcayabilmek aslında. Mesela zihnin sürekli, ııı "Ya yetişmezse?" gibi senaryolar mı kuruyor alttan alttan?
Evet. Haklısın. Evet, ya yetişmezse, ya işte, hani, uykuya vakit kalmazsa, ya işte ödev ı kursa gidiyorum mesela şu sıralar. Imm, ya ödevi bitiremezsem? Ya işte, ııı, bu dili öğrenemezsem ve işte iş bulmam iyice zorlaşırsa? Ya böyle gerçekten işte sınavım olacak, sınavda, ııı, kaybedersem, kazanamazsam falan. Hani, böyle aslında bir sürü senaryolar dönüyor. Bir de genel aslında zaten işte yetiştirmem yetiştirememek konusunda da gerçekten ciddi stres, ııı, yaşıyorum açıkçası.
Evet. Evet, anlıyorum, eee, zihnin sürekli, bu ya yetişmezse, stresi ile beraber, eee, seni oldukça zorlayabilir. Eee, bununla birlikte belki daha, ııı, görevleri parçalara ayırarak, ııı, devam edebilirsin. Eee, örneğin, eee, günlük belli bir mesai harcıyor musun? İş bakma konusunda böyle, eee, belki CV'ni de iş yaptığın, başvuru yaptığın işe göre, ııı, belki biraz daha kişiselleştirerek.
Hımm. Ya şöyle, aslında birazcık kursa başlamadan önce daha çok vaktim vardı. Şu anda eskisi kadar, ııı, iş başvurusu yapamıyorum. Ama tabii ki, sı haftada 1-2 gün de olsa birazcık üzerine biraz oturup bir şeyler bakıp yeni iş ilanları gelmiş mi, işte, hani, ne şekilde bir CV göndersem iyi olur falan bunları düşünerek, ııı, birkaç saat haftada geçirmeye çalışıyorum. Aaa, ama, hani, onun dışında birazcık, ııı, bu işte, ııı, maalesef ki, ııı, çok fazla vakit ayıramamaya başladım yani. Birazcık hep hayatından bir şeyleri çıkartmam gerekiyor gibi bir durum oluyor. Iıı, vaktim olmuyor maalesef ki çok fazla.
Öyle mi? Evet. Imm. Evet, ııı, a belki de zamanını biraz daha yönetmeye ihtiyacın olabilir bu konuda. Çünkü kursun ne kadar önemli olduğunu anlıyorum ve bu kadar çok belirsizlik varken stresli hissetmen de çok anlaşılır. Bu iş arama sürecini belki, eee, tüm güne yaymak yerine, hani, 1-2 kere bakıp tüm güne yaymak yerine belki kendine net zaman blokları koyabilirsin. Bu zihnini rahatlatır. Örneğin günde 3 saat gibi bir başvuru ve takibe bıraksan, eee, geri kalan zamanda da böyle bilinçli bir dinlenme yapsan Çünkü sürekli koşturmaca hissi böyle beynin hiç durmamasından kaynaklanır. Biraz daha böyle aralıklar, işte gün içinde kısa duraklar vermek, mesela yürüyüş yapmak, bir nefes egzersizi, sessizce oturmak, bunlar aslında bir lüks değil, ihtiyaçtır. Belki de bu zihnini sürekli ben koşuyorum, yetişmem lazımdan dolayı harcadığı ekstra enerjiyi de bu şekilde tasarruflu kullanabilir misin sence?
Evet. Evet. Hı hı. Evet, çok mantıklı çünkü böyle şey gibi oluyor, aslında daha önceden daha böyle fiziksel aktivitelere daha vakit ayırabilen bir insandım, çok da severim aslında. Ama, ııı, birazcık bir böyle bir, ııı, döngüye girdim aslında ve kıramadığım bir döngü. Iıı, aslında bu fiziksel aktiviteleri vaktim yok diye erteliyorum ama geri dönüşleri bana çok iyi olmuyor. Çünkü aslında stresi daha çok hissediyorum ve, hani, o ortamdan veya o durumdan çıkamadığım için de böyle tekrar aynı yerlerde dönüp dolaşıyorum. Hani, birazcık onu, o zihinsel eforu senin de dediğin gibi biraz daha fiziksel efora sarf etmek aslında biraz daha iyi olabilir. Bir de tabii ki, yani, bunu yaparken planlama çok önemli. Ben de işte şey oluyor, her an bir şey yapmam gerekiyor gibi hissediyorum. Ama her an bir şey yapmam zaten mümkün değil ya. Yani, çok bu bariz bir şey bir yerde. Ama, hani, dinlenirken bile güzel bir dinlenme yaşayamıyorum. Çünkü dinlenmek sadece benim için yapmam gereken şeyleri tekrar düşünmek, tekrar bundan dolayı strese girmek gibi oluyor birazcık. O yüzden, birazcık bu döngüden çıkmam gerekiyor ve bu döngüden de birazcık dediğin gibi işte birazcık dışarıda yürüyüşle başlayabilirim. Birazcık o, eee, gündemimi değiştirir en azından. Bir de fiziksel olarak da, hani, bir varlığım olduğunu hissedersem belki o zihnimdeki bitmek bilmez düşüncelerden biraz daha kurtulabilirim senin de söylediğin gibi.
Ne güzel. Mutlaka. Tabii. I hı. Evet. Kesinlikle dinlendiğin zaman belki, "Ya boş boş oturuyorum, bir şeyler yapmam lazım, hayatımda, emm, düzene koymam gereken işler var," gibi düşünebilir, düşünebilirsin belki ama, eee, aslında bu dinlenme sayesinde sen diğer, eee, çabaladığın zamanlarda daha verimli bir iş ortaya koyabilirsin. Bu senin için bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. "Bunu zaten kendim için, daha sonra işlerimi daha iyi yapabilmek için dinleniyorum," dersen, eee, kendini de rahatlatmış olursun. Eee, tabii bir de, eee, kontrol edebildiklerine odaklanmak çok önemlidir. Hani, işte, başvurular, belki CV iyileştirme, belki LinkedIn'de bir ağ kurma, insanlarla tanışma, eee, bağlantı, eee, istekleri gönderme vs. Eee, her gün yapılabilen, böyle, küçük ama somut adımlarla, o belirsizlik duygusunu da ciddi şekilde azaltırsın ve en azından o gün kendinde bir şey yapmış olursun ve diğer dile de bence daha çok konsantre olabilirsin. Böyle sistematik bir şekilde her gün az ama düzenli bir şekilde bu iş aramaya odaklanmaya ne dersin?
Doğru. Haklısın. Doğru. Hı hı. Evet, evet, biraz daha, işte, belki, evet, şeye ihtiyacım var, senin de söylediğin gibi. Hani, "Ben bugün işe yarar bir şeyler yaptım ve önemli bir, aslında, ilerleme katettim," hissiyatına ihtiyacım var. Çünkü hani, çok fazla yapılacak şey olduğunda hiçbir şey yapılmıyor gibi oluyor. Eee, biraz daha, eee, sistematik bir şekilde ilerleyip, "Tamam, işte, 2 saat ayırdım bugün, eee, sonra kursa şu kadar saat ayırdım, yapmam gerekenleri yaptım," deyip hani, böyle biraz daha uykuya giderken en azından bunları hissetmek bile birazcık, hani, o uyku kalitemi de değiştirecektir. Çünkü hep böyle bir şeyler bitmemiş gibi hissediyor hissediyorum yatmadan önce. Eee, o da böyle bir bence şey yapamıyor beni, tam olarak uyutamıyor diyeyim, yani; o düşünceler peşimi bırakmadığı için. O yüzden biraz daha sistematik şekilde ilerleyip, "Tamam, hani, bu kadar yapmam gerekiyordu ve bunu yaptım, eee, o yüzden, eee, böyle keyifle uyuyabilirim," şeklinde böyle bir, aslında, zihnime bir mesaj gönderebilirim. Gerçekten çok iyi fikir.
Evet. Çok güzel. Hıı. Çok güzel, evet. Bu şekilde daha iyi uyk bir uyku kalitesiyle aslında pozitif bir şekilde başlarsın güne ve pozitif oldukça bence, eee, karşına çıkan fırsatları da daha iyi algılayabilir ve daha iyi değerlendirebilirsin. Eee, bununla ilgili olarak belki, eee, dediğin gibi, "Bugün, ııı, zaten yapmam gerekenleri yaptım. Eee, kontrol edebildiklerimle ilgili zaten kontrol edemediklerimle ilgili yapacağım bir şey yok." diyebilirsin. Ve bir yandan da başka işler gelirse aklına, o geceni, belki de dinlenmeni berbat etmesine izin verme. Belki bir not, blok not olabilir ya da yapışkanlı Post-it kâğıdı olabilir. "Yarın şunu yap!" diye kendine not bırakabilirsin mesela. Uyandığın zaman masana geçtiğinde, eee, o notu gördüğünde onu yapabilirsin. Böylece iş aramayan saatlerde de iyice dinlenebilirsin. İş aradığın saat mesela saatlerini iş aradığın ve iş aramadığın gibi düşünürsen, eee, bu şekilde hem sorumluluklarını yayarsın hem de, eee, iş aramayan saatlerde de sürekli tetikte olmak yerine gerçekten dinlenmenin hakkını verebilirsin.
Aynen öyle. Mantıklı. Hı hı. Evet, evet. Ya, birazcık evet. Ne yapacağımı yazmak, iyi olabilir, hani çünkü aslında o zihnimde arka planda duruyor ama bir yerde böyle somut olarak göremiyorum. O yüzden de tam içimden de atamıyorum, hani, o zihnime berraklaştıramıyorum kafamda bunlar olduğunda. Eee, o yüzden, onları, böyle, birazcık, işte, dediğin gibi bir nota yazıp işte, s tamam. Yaz yapmam ge gerekenleri yaptım ve yarın yapmam gerekenlerin de bir notu var, işte, şunu bitiremedim, bundan devam et şeklinde görürsem hani, biraz daha, böyle, "Tamam, her şey kontrol altında." hissiyatı gelir. Çünkü birazcık stres öyle bir his bence hani. Böyle, hiç hiçbir şey kontrolde değil gibi hissetme hâli ama her şeyi kontrol altına bir yerde alabildiğinde, biraz daha beyne daha, "Tamam, her şey yolunda. Her şey kontrol altında." hissi geldiğinde de ben biraz daha rahatlıyorum. Evet, birazcık galiba, işte, şeyi, ııı, kabul etmem gerekiyor. Ne denir? Böyle, kontrolcü bir insanım ve kontrolde olmadığında, ımm, şey yapamıyorum, stresli oluyorum. O yüzden, bunları artık kontrol etmek için, işte, ufak notlar vs. eee, yaparak ilerlemem gerekiyor, galiba bu süreçte.
Değil mi? Aham. Değil mi? Öyle mi? Evet, süp süper, ayrıca bu süreçte bir dil kursuna da devam ediyorsun. Bu sadece dilini geliştirmek için değil, bence zihinsel olarak da seni, eee, rahatlatabilir, bir zemini sağlamlaştırabilir. Çünkü günlük hayatın koşuşturmacasında o be belirsizlikte, işte, eee, zaten uğraşıyorsun, iş arıyorsun ama, eee, bir yandan da stres seviyeni düşürmen lazım. Aslında bir sosyalleşiyorsun da dilde ve dil öğrenirken de aslında iş arama sürecine bir katkıda bulunuyorsun, yani, o an, eee, sürece de direkt etkisi olan bir şey yapıyorsun. Eee, bunun da sana iyi geldiğini, eee, unutma. Eee, belki bu dil öğrenmeyi de, eee, bir dinlenme fırsatı olarak da görebilirsin. Bununla birlikte, eee, iş aramak, eee, mesela bir kimlik değildir. Bu geçici bir dönemdir. Herkesin içinden geçtiği bir dönem bu zaman zaman. Eee, bunu belki stresli ve yorgun hissetmen, eee, yarın, eee, iş bulamayacağın anlamına gelmiyor. Bu çok normal bir süreç olduğunu kendine hatırlat. Herkesin bu süreçten geçtiğini düşünürsen biraz daha belki pozitif kalabilirsin.
Kesinlikle. Doğru. Haklısın. Doğru. Çok doğru. Evet, evet. Bundan sonra biraz daha bu şekilde düşüneceğim. Ya, senle konuşmak çok iyi geldi. Verdiğin tavsiyeleri de mutlaka deneyeceğim. Çok teşekkür ederim.
Harika, rica ederim, başarılar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.